Immer es kann nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein, das ist richtig. Aber ich würde sagen, wenn es, hm
Ne, mhm, ja.
Entschuldigung, wenn es wirklich Freunde sind, also, nicht nur Bekannte, da na ja, ich weiß auch nicht. Äh, vielleicht, wenn man wenn man, ähm Ja?
Mhm. Ja. Du, äh, ich weiß, worauf du hinauswillst. Du willst sagen, wenn man doch ’n über ein Problem redet und der g eine der eine derjenige, der einen zuhört, ist doch ’n Freund, Warum will er dann d äh, die die Freundschaft abbrechen wegen so was? Also, ich habe bis ja, genau. Es gab bisher in meinem Leben nur eine Person, die mich richtig runtergezogen hat. Also, die Person, die ich vorhin erwähnt habe, der spricht zwar st ständig von seinen Problemen. Er sagt jedes Mal, wenn er das Gespräch anfängt: „Ich bin so kaputt.“ Aber mich
Ja. Ja. Mhm. Mhm, so so ungefähr. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ist kaputt. Mhm.
also, ich verstelle mich schon in seine Situation. Ich bin da vielleicht bisschen zu empathisch, aber ich habe jetzt danach nicht so unbedingt schlechtere Laune als vorher. Aber es gib gab schon 1, 2 Personen, die haben mich schon ri richtig runtergezogen. Es fiel mir unheimlich schwer, denen zuzuhören.
Mhm. Mhm. Na ja. Mhm. Mhm. Mhm, mhm.
Aber ansonsten bin ich schon ziemlich, äh, flexibel gewesen.
Ja. Ja. Ja, ja. Ja. <coughs> Ja, d äh, sicher, wenn wenn wenn jemand durch ’ne schwere Zeit geht, dann dann ist das schon verständlich, ne? Aber wenn das ständig passiert es es hört sich an, als ob, äh, der derjenige eine von den Personen ist, ähm anstatt
Dinge überhaupt alles positiv zu sehen, oder zu sehen, wie es ist, wird es negativ hergestellt. Und das ist so das Einzige, wo er sich wohlfühlt und sich verständlich machen kann. Ja, ja.
Ja. Mhm. Ja. Es ist ja auch so, wenn jemand jetzt selber mit der Negativität, mit seinem g eigenen Leben zu kämpfen hat und dann kommt jemand, der ’n größeres Problem hat, das g das kann die Person nicht tragen, das verstehe ich dann auch.
Ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, vielleicht, vielleicht.
Du musst dir vorstellen, wie 2 Krebskranke, sage ich mal, jetzt mal auf’s auf körperliche Krankheit, äh, au mhm, zu übertragen. Wenn jetzt einer richtig schweren Krebs hat und der andere hat bisschen Kre also, nicht so schweren Krebs, bei dem ist noch Heilung möglich. Ich kann mir vorstellen, dass der leichtere Kranke dann keine Lust hat, mit dem Schweren abzuhängen, weil das ist ja ne? D genauso ist das mental, ja.
Mhm. <coughs> Mhm. Mhm. Ja, ja. Aha. Mhm. Ah, vielleicht, vielleicht auch nicht, ne?